Ah, e, assim, o salpicão de véspera fica mais gostoso, assim, no dia seguinte? Que que você acha? <laughs>
Eu acho, eu acho que ele sempre fica muito melhor no próximo dia, do que no dia, eh, do natal mesmo que é quando eu faço ele. Então eu gosto de mas uma coisa que eu não gosto muito no outro dia e que eu ponho em volta novamente é a batata palha
Aham. Ah, porque daí murcha.
Que eu acho que ela fica murchinha, sabe, no outro dia?
Aham. Aí ela fica muchi
Então no outro dia eu arrumo ele direitinho de novo, estico ele de volta lá da na na travessa e aí eu coloco mais uma camadinha de batata palha.
<laughs> Oh, e a gente sabe que brasileiro é o rei da improvisação, né. A gente adapta tudo e improvisa tudo. <laughs> Mas, assim, no seu salpicão, o que que não pode faltar? O que que, assim, não é nem negociável substituir?
Sim. Ah, eu acho que a cenoura, o milho e eu coloco sim uma maçãzinha, viu, pra dar um gostinho agridoce. Às vezes eu faço 2, que eu faço 1 com uva-passa, que é menorzinho, e o outro maior sem uva-passa. Porque tem mais gente que não come com uva-passa, do que quem come.
<chuckles> Ai a Aham. <laughs> A polêmica da uva-passa. Ah, é? A polêmica da uva-passa, né, é sempre aquela briga pra quem vai <laughs>
É, é a polêmica, né, do da uva-passa no no natal.
E, assim, e você co
Então essa entra na na na tal polêmica.